А, знаешь, хотел с тобой поделиться и обсудить, может быть, как-то разобраться в себе. У меня, ну такая ситуация, что я определённый период уже нахожусь в эмиграции, и из моей жизни исчезло много людей, много привычных занятий, а новые, пока, как-то с трудом появляются. И мне кажется, я живу по какой-то инерции.
Мгм.
И мне очень хочется понять себя. И хочется, конечно, х всего и сразу, чтобы появилось, но я понимаю, что это невозможно. И я, как-то так, слегка заблудился. И нет у меня собеседников, которые я б в достаточной степени мог бы поделиться. И я, вплоть до того, что одна знакомая делала мне натальную карту, чтобы я разобрался. Уже астрология стала мне помогать. А вот. Ну, у меня просто т такое ощущение, что многие мои личные ценности, интересы, они как будто бы не мои, то есть как будто бы они не подходят. И я пытаюсь вспоминать, ш чем я жил раньше, и оказывается, что это было вообще не моё. То есть я не испытывал вкуса жизни, ну и ставлю под сомнение, как раз, ценность вот этих всех своих интересов. Хотел, как раз, с тобой это обсудить и, может быть, действительно разобраться в себе. Вот можешь мне помочь в этом вопросе?
Мгм, понимаю. Да. Да, я прекрасно понимаю, о чём ты говоришь. Я, э, скажу тебе честно, это, м, проблема не только у тебя, а у многих людей, которые в во взрослом возрасте куда-то переезжают. И и поэтому ты ты в этом вопросе не одинок. Я не знаю, насколько это помогает, что вокруг тебя, м, много людей, м, испытывающие, ну, подобные подобные неудобства, я бы сказал. Потому что я прекрасно знаю, что когда у тебя дружба, тянущаяся, э, со школьной скамьи или из института- это одно. А когда ты уже во взрослом возрасте переехал и опять-таки нужно свой круг организовать, это очень непросто. А вот, м, позволь спросить тебя, а, м, есть ли у тебя, например, какие-то занятия, которые приносят тебе радость, приносят энергию?
Так. Да. Ну вот если взять, э, за основу, а, то, что было раньше и сохранилось до сих пор, наверное, это, не знаю, мне нравится юмор. То есть я вот с удовольствием могу смотреть что-то юмористическое. Мне нравится самому шутить, ну, раскованно в этом чувствую, то есть. Но для этого мне нужна коммуникация и люди.
Мгм. Юмор, мгм. Конечно.
То есть вот м м мой способ общения, он чере через это идёт. И это действительно даёт мне энергию, потому что в общем и целом я достаточно комфортно уживаюсь сам с собой. То есть одиночество мне не угрожает. Но иногда, э, я вот замечаю, что, ну то, как я живу сейчас, оно не входит в мою же рамку нормальности. Я пытаюсь это отгонять от себя, но это возвращается. Ну то есть получается, что я должен иметь и то, то, то, то. То есть, ну какая-то форма, под которую я должен себя подогнать. Я даже не знаю, откуда она взялась, но она как будто бы есть.
Мгм. Хм. Любопытно. А вот видишь, я спросил тебя именно какие какие занятия тебе интересны. Да, ты говоришь, что тебе интересно всё, что связано с юмором. Например, там, я не знаю, стендап, ну, к примеру, щас приходит в голову, да? Он по-своему заряжает. Но мне очень любопытно узнать. Вот если ты, к примеру, куда бы ты пошёл, чтобы завести новые знакомства, вот, э, с людьми интересными, с людьми, которые легко шутят, от которых отлетает действительно какой-то интеллектуальный юмор. Вот ты думал когда-нибудь, вот куда можно, в какое место можно пойти, где завести подобные знакомства?
Да. Ну здесь, конечно, возникает, э, барьер, поскольку я нахожусь за границей, здесь совершенно другая среда. И, э, чтобы юмор был хотя бы на какой-то не самой высшей точке, но на одной волне, понятное дело, что это какое-то комьюнити русскоязычное.
Мгм. Мгм. Да, конечно.
И, м, н не везде оно есть, прямо скажем. То есть я почти 2 года вообще ни с кем не общался, а потом по крупице вот я нашёл там более-менее 3 человек, с кем могу, ну, быть раскованным в этом смысле.
Да. Ну, 3- это уже немало. Это уже немало, конечно. 1, 2, 3 человека- это у тебя уже, можно сказать, есть какая-то команда. Хоть и небольшая, но есть. А, м, по поводу, например, новых каких-то интересов, вот ты не думал ли, эм, совсем что-то, чем ты не занимался прежде?
Ну вот. То есть это будет влиять. Конечно конечно. Да. Э, в этом смысле я, э, м как раз думал на этот счёт, а, и д даже, наверное, через разные призмы. С одной стороны, под сомнение поставлены вещи, которыми я занимался. Ну, то есть я не понимаю, зачем я это делал, для кого я это делал. Я мучился, страдал. А с другой стороны, я отсекал огромное количество занятий как не как продуктов. Вот я не ел какие-то продукты, а щас попробовал, а они оказались вкусными. Вот. То же самое, возможно, и с занятиями. Я их вычеркнул когда-то, даже уже не помню почему. И, может быть, да, их можно попробовать сейчас. Ну, если найдётся время, желание и силы. Вот. Ну, по крайней мере, я к этому подхожу. Я ещё не не в этой точке, но, по крайней мере, на уровне осмысления е есть такое.
Мгм. М-да, конечно. Есть такое, да? Вот м мне кажется, что это интересно, когда, м, ты пробуешь что-то абсолютно новое. Опять-таки, может быть, ты потратишь даже и зря, там, день или неделю, изучая это, или когда ты поймёшь, что нет, это не моё, но есть шанс, что ты найдёшь себя в абсолютно другой сфере, где ты даже не думал раньше, шт что тебе будет интересно. И опять-таки, здесь можно зацепиться за людей. Вот я скажу тебе пример, может быть, он тебя щас и не коснётся, но, к примеру, ты подумаешь: "Я никогда не занимался сёрфингом. А что, если я попробую?" Но для этого нужно прийти в сёрфинг-клуб. Для этого, м, ты знакомишься, э, в сёрфинг-клубе с каким-то 1 человеком, потом с командой, потом ты видишь людей, которые туда приходят еженедельно. Вот тебе новые люди. А может быть, и друзья, кстати.
Согласен. Да. Понимаю, понимаю. Ну, здесь ты, э, абсолютно прав. Э, я пока этого не делал, наверное, потому что, ну, до эмиграции моя жизнь уже в принципе сложилась. У меня было всё хорошо. То есть я себя чувствовал гармонично, даже с учётом того, что многие вещи были не мои, но они были к так сбалансированы, что лучший- враг хорошего. Вот. Но пример с сёрфом очень хороший, потому что когда-то я попробовал сёрф, но не потому, что я хотел сёрф. Я как-то познакомился с девушкой в баре, а она сказала: "Полетели на Бали". И через 3 дня мы полетели на Бали. Как раз сёрф-школа. Мне сёрф абсолютно не зашёл. Это н не не мой вид. Но вот это вот, э, что человек стал проводником чего-то нового, здесь я с тобой согласен. То есть я где-то в этой точке, что люди- это не угроза для меня, а могут принести что-то новое. Потому что понятное дело, что вот 1 период, э, за границей, ну, т особенно когда уезжал, то есть люди скорее несли угрозу, чем что-то хорошее. И я этот период как будто бы прожил, ну, когда защитился от мира, потому что устал очень сильно. Вот. А сейчас в поисках нового находить что-то через людей- это интересно, потому что я понимаю, что у меня в голове нет такого количества вариантов, чем бы я мог заняться. Ну, в том смысле, что если это появляется в голове, я на уровне гипотезы это сразу опровергаю. Ну, мозг начинает защищаться и быстро найдёт оправдание. Но то, что я умею делать- это находить оправдание, чего бы не делать. Здесь ты прав.
Мгм. Так. Мгм. М-да. Да. И любопытно, что когда ты встречаешь человека, у которого этот интерес есть, или он тебе говорит, например: "А я этим уже занимаюсь 3 года или 5 лет". Ты на его примере, н не так, как вот ты говоришь, ты сам себя в голове что-то выдумываешь, пытаешься зацепиться за идею. Нет, ты видишь живой пример перед тобой человека, который что-то делает. Тут ты можешь его расспросить: "А как ты делаешь? А как ты подходишь к этому? А как ты- не знаю- пришел к этому вообще?" Да, и тогда ты можешь найти вот эту вот искорку между тем, что он это делает, и тем, что: "А давай-ка я попробую тоже".
Конечно.
Да, есть же такое?
Э, безусловно, да, да. Ну просто для меня опять же в моих ощущениях, которые меня, ну, в чём-то ограничивают, я интроверт, для меня общение с людьми даётся тяжким трудом. То есть мне найти своего человека, в принципе, с одной стороны, легко, но с другой стороны, и сложно. То есть для того, чтобы обнаружить у меня, то есть для меня количество попыток, они утомляют. То есть для меня это действительно трудно. То есть я могу ходить в компании, но я схожу 4 раза и там не буду год туда больше ходить, потому что для меня это будет невыносимо тяжело. То есть я в этом смысле фаталист, что если мне сразу повезёт, это здорово как бы, а вот если сразу не повезёт, я буду действительно опять миллион причин, почему не делать. То есть для меня это как раз в тягость то, чт тс
Мгм. Но интересно вот, но при этом ты пытаешься всё равно расширить круг знакомств. То есть ты, м, я бы сказал, немножечко борешься сам с собой. Вот это так чувствуется, да? М, ты же мог бы уступить и сказать: "Ну, всё, никто мне не нужен. Я закрыт в рамках там своей квартиры или даже комнаты, и этого мне достаточно". Нет же, ты вы вых ты сам себя выводишь из этих рамок, то есть тебе нужно больше.
Конечно, конечно. Ну, в данном случае я пока не знаю, делаю ли я правильно. То есть я тоже ну, кстати, здесь, наверное, интересный парадокс, что вот, а, тех 3 друзей, про которых говорил, про юмор, а, мне удалось найти с 1 попытки. То есть не надо было перебирать какое-то большое количество. То есть эти люди нашлись в 1 же мой выход в люди. То есть здесь я, наверное, в верю в какую-то там звёздную ценность, что они мне помогают, что я случайно принял это решение. То есть у меня проблема, она и раньше была: как только я, что называется, пыжусь и мучаюсь, чтобы добиться какого-то результата, у меня практически никогда ничего хорошего не получается. А всё, что идёт случайно, органично и быстро, э, даёт максимальный результат.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, как я вижу из твоего рассказа, для тебя всё равно очень важен этот поиск. И я бы на твоём месте не останавливался, а продолжал бы искать новые знакомства, новые какая-то информация, какие-то новые, эм, наверное, интересы. Это имеет смысл. Это имеет смысл. Чем замкнуться, к примеру, и быть с собой. Да?
Конечно. М. М, да-да-да. И я, ну, здесь понимаю.
Поэтому ты абсолютно ф на мой взгляд, ты в правильном направлении движешься.
Ну, вот просто поиск именно своих ценностей для меня, наверное, важен, потому что из анализа прошлых ценностей было много не моего. То есть у меня в принципе исчезло много людей, потому что у нас ценностный аппарат разный. То есть мы как будто бы жили в мире, эти люди меня не знали, а я и не стремился им доказать, что я другой. И вот я просто взял и надел на себя ещё огромное количество масок. И вот я, вот сейчас они сброшены, и мне очень не хочется надевать маски снова, чтобы нравиться людям и так далее. Мне очень хочется быть самим собой. То есть вот поиск самого себя сопряжён с тем, что как я выйду к людям. То есть мне это важно, то есть
Мгм. Мгм. Я тебя прекрасно понимаю, да. Я тебя прекрасно понимаю в том, что ты не хочешь потерять себя, и в то же время, э, расширить круг знакомых, круг интересов для тебя тоже важно.
Да-да. Ну, вот как-то с тобой общаюсь. Да, м
Хорошая позиция, на мой взгляд, очень правильная и хорошая позиция. То есть ты ты человек со стержнем.
Спасибо. Я как-то так, полегче стало от общения с тобой. Наверное, буду всё-таки продолжать в направлении в этом двигаться. Спасибо тебе.
Мгм. Ну что ж, прекрасно. И мне было очень приятно тебе помочь. Всего доброго.
Счастливо.